Ayun, 'di ba sabi nga 'di ba, so masa siguro masarap ga uminom kapag 'yan, may mga kaibigan, in inuman, kuwentuhan. Light na lang, pero minsan nga 'pag, ah, madalas 'pag nalalasing ka, kinabukasan nakaka-stress din, kasi may hangover ka ganiyan.
Mm. Mm, pero light na lang. Hangover, hmm. Mas okey pa siguro, ah, eto, ah, sa base sa ano, naranasan ko no'n, ang mas okey inumin kaysa Red Horse, Pilsen.
Sige, sige, go. <chuckles> Ano, ah, pip Pale Pilsen. Ah, kaso yung mas light lang, San Mig Light, gano'n? <chuckles>
Pilsen po. Mm. as light. Puwede din, puwede din San Mig Light pero sa akin ang wala talagang hangover, Pale Pilsen.
Ah, talaga ba? Pero, uy, maiba lang ako, sa tingin mo ba, okey na gawing hobby yung pag-inom? <chuckles>
Opo. Sige po.

Sa ngayon po ano, jogging.
Jogging, ah. So, yung jogging na yan, araw-araw mong ginagawa.
'Yon lang. Opo.
Okay, okay.
Pero natigil lang siya no'ng ano, eh, no'ng naoperahan ako, nitong March.
Ah. Ah, okay, gano'n ba? Oh, pero ano oh, sige, ano naman yung natutunan mo, ah, sa jogging, sa pag-jo-jogging? Ayan.
Mm. Kailangan magtiyaga kasi 'pag 'pag ano, halimbawa, sabihin natin na, hindi ka sa, sports complex nag-jogging, do'n sa oval. 'Pag sa kalsada ka nag-jogging, kailangan mong magtiyaga pauwi. <chuckles>
Oo. Sa ov oy, nice. Na, ha ah, magtiyaga at mag-ingat ba? <chuckles> <sniffs>
M hindi po, magtiyaga, kasi hindi ka makakauwi, 'pag lalo na't 'pag wala kang dalang pamasahe, <chuckles> jogging ka ulit pauwi.
Ah.

Okey, okey.
Eh, kailangan mo din mag-jogging nang mag-jogging kasi ang una kong ginagawa talaga bike, and, sabi nung mga kakilala ko, hindi titibay yung ano, yung ang hindi lalakas yung resistensya mo kung
Mm. Yung resistensya mo, oo.
nagba-bike ka lang, ang titibay lang diyan yung tuhod mo.
Okey, okey.
Sabi ko sabi ko, yun na, sige mag-jo-jogging na ako para kung sa'n eh, mag-increase yung resistensya ko.
Mhm. Oo, para mas ano ka, mas, ah, lumakas kumbaga.
Hmm.